อ๋อ แปลว่ามันก็เกิดกับตัวคุณเองเลย ใช่ไหมครับ เคยเจอมาแล้ว อะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้ว ล แล้วอย่างงี้ แล้วอย่างงี้มัน มัน มันเกี่ยวไหม ว ซึ่งในสังคมไทยเนี่ยก็จะมีเอกชนกับราชการ อย่างเงี้ย คือมันมีผลไหมระหว่างเอกชนกับราชการเนี่ยในความคิดของคุณ?
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรง ค่ะ อ๋อ คิดว่ามีผลมากเลยนะคะ เพราะว่า เคยทำงานทั้งเอกชนทั้งราชการมา เรารู้สึกว่าเอกชนเนี่ยเขา เขาให้ความสำคัญกับเนื้องานของคนคนนั้นน่ะค่ะ แต่ว่าในส่วนของราชการเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับลำดับขั้นตำแหน่งเนี่ยมากกว่า แต่ว่าเนื้องานเนี่ยบางทีเนี่ย เอ่อ มันก็ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้น อย่างเช่น ที่เคยเจอมาอะค่ะ เอ่อ หัวหน้าเนี่ยเขาเป็นหัวหน้านะคะ เป็นแบบว่าอยู่ใน อยู่ในงานสายราชการ หัวหน้าเขาก็ทำงานมานานแล้วตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กรใหม่ ๆ เขาก็เป็นหัวหน้ามา แต่ว่าทีเนี้ยเขาก็ไม่ได้อัปเดตความรู้เท่าที่ควรน่ะค่ะ
อา ยังไงครับ? อือฮึ อา ครับ เออ ๆ อืม ก็คือเหมือนกับว่า ยิ่งพอถ้าเป็นแบบนั้น คือพอยิ่งตำแหน่งงาน หรืออายุเยอะขึ้นไปเนี่ย หน้าที่ก็รับผิดชอบน้อยลง อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ แล้วก็แบบว่าเหมือนกับปล่อย ปล่อยไปเรื่อย ๆ เนื้องานก็ไม่มีอะไร ก็ยิ่งสบาย ถูกไหมครับ ก็อาจจะสบายกับตัวเขาแค่คนเดียว แต่ไปหนักเพื่อนร่วมงาน อะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับ?
ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ คือก็จะมาหนักกับตัวลูกน้องที่เป็นคนรุ่นใหม่หน่อย แต่ว่าได้เรียนรู้แบบพวกพัฒนาการของเทคโนโลยี อะไรอย่างงี้ใหม่ ๆ มากกว่าอะค่ะ กลายเป็นว่าหัวหน้าเนี่ยได้ทำงาน น ประจำ งาน Routine ที่มันซ้ำ ๆ เดิม ๆ เป็นงานที่ไม่ได้มีความท้าทาย หรือว่าต้องคิดใหม่ทำใหม่อะไรอะค่ะ ในขณะที่ลูกน้องเนี่ยต้องคิดพรอเจกต์อยู่ตลอดเวลาอะค่ะ แล้วก็แบบว่าเหมือนคิดการประเมินอะไรต่าง ๆ นานาที่มันเป็นงานในแง่ของยุทธศาสตร์ มากกว่าหัวหน้าเสียอีกอะค่ะ
อือฮึ อืม